Und wa ich weiß gar nicht, war's 12. Klasse oder 10.?
Ja.
Ähm, na ja, auf jeden Fall ne, das war 10. Klasse.
Ja.
Äh, und und da mussten wir noch so eingeschlossen werden in der Nacht
Oh mein Gott, ja. <chuckles>
im Prinzip. Ne, äh, wir waren da in, in Spanien und, äh, tja, wir, wir haben uns gegen das ein äh, gesperrt werden gewehrt, äh, äh, und sind halt raus in der Nacht, äh, zu Bars und Discos
Ja. Ja.
und, äh, ein Bild, was du gerade aufgerufen hast, ist w wie der Jonas auf 'ner <chuckles> auf so 'ner, äh, äh, äh, äh, Barriere, so 'n so 'ner kleinen Betonmauer sitzt vorm Strand und, und er lacht sich so kaputt, dass er nach hinten umfällt in 'nen Busch rein.
<chuckles> Ja. <chuckles> Nicht dein Ernst. <laughs> Ja. Ach. Ey, wie geil ist das denn? <laughs> Habt ihr ihn eigentlich dann auch rausgeholfen oder habt ihr ihn da gelassen? Ja, ja, ja, ja. <chuckles>
Und und und der Busch hat ihn halt so aufgefangen, dass er alleine nicht aufstehen konnte so richtig, halt wie so 'n Käfer. <laughs> Natürlich haben wir ihn wieder rausgeholt, aber natürlich haben wir ihn also, erst ist erst mal, ähm, äh nein, wir haben nicht ihn ausgelacht. Wir wir haben über die Situation gelacht, weil ich meine, er konnte nix dafür, aber es war einfach nur, äh, so doof lustig, <chuckles> dass er da so hinten in den Busch rein kippt.
Ja. Ja, es ist typisch. Ja, ich ich meine, wer fällt denn in den Busch? <chuckles> Ich kann mir das auch ganz witzig vorstellen, vor allem wer fällt denn, äh, in 'nen Busch, ne? Also, das sieht man ja auch ganz selten. Aber ich ich finde das auch witzig. Ähm, ja, äh, ich meine, in so 'ner Freundesgruppe, wenn man sich so gut versteht und dann halt 'n paar, ähm, Drinks zu viel hat, dann kann es ja mal durchaus passieren, dass was aus'm Ruder gerät. Ähm, aber echt cool, ähm, dass ihr das erlebt habt, vor allem, äh, wenn man so 'ne Abschlussfahrt hat, dann passieren einige Dinge. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir hatten damals, ähm, äh, geplant, äh, zu verreisen, aber es war dann Corona. Ähm, es war genau 2020 und, äh, wir wollten dann, ähm, weg, ne? Wir wollten ja eigentlich, äh, nach der Abi-Zeit, keine Ahnung, irgendwo hinfliegen, aber ich weiß gar nicht mehr, wohin und das hat dann alles nicht mehr geklappt und dann hatten wir die Zeugnisvergabe in der Aula und durften unsere Zeugnisse abholen und wieder gehen, ne? Also, wir durften dann auch nicht feiern oder so. Ja, es war schon traurig, ähm, aber, ja, war halt so, ne? Ähm, da konnte ich zum Beispiel nicht viel erleben.
Ja, hoffentlich. Ja, ja. Mhm. Ja, und dann, äh